Certo. Então, assim, só pra gente ter uma ideia, pra ver se uma receita mais fácil ou uma mais difícil, você sabe quantas pessoas vão estar nesse evento?
Hum. Olha, vai ser mais ou menos umas 15 pessoas.
15 pessoas, então, a gente tem que pensar em algo que seja bom, de família e que dê para todas essas pessoas.
Aham. Aham.
Olha, na minha família, geralmente no Natal, a gente tem um público dessa dessa desse tamanho, de 15 a 20 pessoas e o prato especial que a minha família faz todo ano no Natal, é o estrogonofe.
Hã. Aham. Hã. Ah, sim, estrogonofe é bom, né?

Entendi, essa é uma dica muito boa. E e e o creme, como você faz a parte do creme? Porque essa também é uma dificuldade que eu tinha, ou ele fica muito mole, ou ele fica em uma textura que não fica agradável, porque o pudim ele tem que ser lisinho, né? Todo mundo fala que o pudim tem que ser lisinho. O meu não fica liso. Os que eu tentei fazer quebraram e não ficam liso. <laughs> Eu quero a dica.
Ai, é. Nossa, depois? É. É. Tem um macete também. <laughs> Tem um tem um macete também. Depois que você botou sua caldinha na sua forma, deixa a forma quela aquela calda vai esfriando, e aí você vai para o creme. Eu já estou em uma prática que enquanto a calda está fazendo, eu já estou fazendo o creme, mas no começo você faz um de cada vez. O creme você vai colocar, para uma parte de